Ya, şöyle aslında bunun etkilerini çok uzun vadede ve, eee, daha yeni yeni böyle üzerine düşündüğümde, aaa, evet, ya, bu bu şekilde etkilenmişim diye, eee, fark edebiliyorum. Özellikle zamanlama anlamında inanılmaz düzenli bir insan yaptı beni. Çünkü o dönemlerde küçük yaştan beri başladığım için genelde sabah antrenmanları, akşam antrenmanları hep belli bir takvim üzerinden ilerliyordum ve bu noktada da aynen öyle bu noktada da hayatımı sürekli, işte, ya, şu saatte ders çalışacağım, şu saatte arkadaşlarıma, aileme vakit gibi gibi böyle planlıyordum. Sonrasında şu an fark ediyorum. Aslında şu an evet bir hobi belki o kadar sık, eee, bir takvimim yok. O kadar sık yüzmüyorum ama diyorum ki, ya, evet planlı bir insan olmamda, eee, bu hobimin inanılmaz bir etkisi var çünkü, eee, ooo, aslında temellerini o yaşlarda atmışım fark etmeden. Şu an bunu fark edebiliyorum bilinçli bir şekilde. Aynen öyle, yani, o yüzden inanılmaz düzenli bir insan yaptı beni ve, eee, şu an çevremden aldığım, ımm, duyumlar genelde ya da şikâyetler, işte, insanların odaklanma süresi gitgide düştü, gerek işte sosyal medya, yoğunluk vs. bu tarz şeylerden sonra. O yüzden ay mesela, e, sporla hayatımı dengelediğini fark ettiğimde odak süremin de inanılmaz arttığını fark ettim. Ya da, işte, eee, sporla birlikte, iii, bel ağrıları yaşamıyorum çünkü zaten günlük aktif bir insanım ya da vücut ağrıları yaşamıyorum.
Hı hı. Hıı. Evet, sıkı bir çalışma gerektiriyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Küçüklükte kazanılıyor zaten bunlar. Hıı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet, hem fiziksel hem psikolojik etkileri olmuş sana da.
Aynen öyle aynen öyle. Çok, eee, çok güzel etkileri oldu diyebilirim.
Hı hı, yani kulağa harika geliyor, yani, kendine, eee, belli bir rutin oluşturmuşsun, belli bir standardını oluşturmuşsun
Evet. Evet. <chuckles> Ne kadar zor olsa da. <chuckles>
Evet, peki küçüklüğünden itibaren oluşan bu, eee, alışkanlık durumu, yani, belli bir rutine girmen, eee, daha sonrasında da seni, eee, yani, farklı sporlar da yaptın mı bu, eee, rutinle beraber ya da, eee, senin diğer alanlarda, eee, sana neler kattı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. E e eve.